Alors, j'aimerais te parler d'un sentiment assez, heu, surprenant pour moi et assez curieux, en fait
Ah oui, qu'est-ce que c'est?
parce que ouais et ben, en fait, heu, ça remonte à très longtemps, j'ai eu ma 1re grande relation qui a duré 7 ans, tu vois?
OK, ah ouais, c'est, en effet, c'est c'est assez long, ouais, comme, heu, comme relation. Tu as tu avais quel âge quand ça a commencé?
Ouais. Ouais, je j'avais à peu près, heu, 20 ans
D'accord, OK. Ouais.
par là. Ouais et du coup, heu, ça fait à peu près, heu ouf ça fait, au moins 10 ans que j'ai pas vu cette personne. Tu vois? D donc, en fait, la la, pour, heu, te te re donner un petit peu le contexte, c'est que, bah, après 7 ans, c'est toujours difficile de de di de se dire au revoir, d'ailleurs, heu, je pense qu'on s'est jamais vraiment dit au revoir et du coup t ouais du coup, heu, d'un commun accord, on s'est dit: «Écoute, ça sert à rien de de continuer à se parler». Et là, on a tout coupé, heu, tous nos réseaux sociaux, on a coupé toute communication, heu, téléphonique, on a coupé, enfin, on a coupé tout, tu vois?
OK. D'accord. Ah ouais, OK. Ouais, OK.
Et là, heu
et mais c'était de commun accord?
Voilà. C'était, heu, ben, parce que, on n'arrivait voilà, on n'arrivait pas à se dire au revoir. On on était, ben, voilà pendant ces temps, on était 24 heures sur 24 ensemble.
OK, ouais, vous viviez ensemble, du coup?
Heu, ouais, pendant 7 ans, ouais on a on a vécu beaucoup de choses ensemble, heu
OK.
hem et heu et au début, c'était extrêmement difficile, forcément
D'accord, ouais, parce qu'il y avait beaucoup d'attachement, j'imagine?
parce que Ouais, il y avait beaucoup d'attachement et puis, tu sais, du jour au lendemain, comme ça, te dire heu: «Voilà cette personne-là, c'était c'était ta famille, c'était, heu, c'était ton amie et tu lui parles plus et puis là, hop, c'est c'est coupé net, quoi.» Donc au début, c'était très difficile, heu, de fallait vraiment que, heu, que j'arrive à t me me maintenir, tu sais? À pas essayer de la recontacter, tout ça et puis, surtout quand tu bloques les personnes, tu vois vraiment pas, heu, ce qu'ils deviennent dans leur vie. Donc heu, c'est c'est un peu, ouais, c'est frustrant.
Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais. D'accord, ouais. Oui, ouais, ouais, c'est dur, oui. OK.
Donc du coup, bon, je me suis forcé et après toutes ces années, bon, j'ai quand même réu réussi mais là, je me suis surpris à depuis quelques semaines, je me dis heu Enfin j'ai en j'ai envie tu vois, j'ai envie de recontacter, heu, voir ce que ce que cette personne est devenue mais, heu, j'ai entendu bon, bah, qu'elle était déjà mariée machin et du coup, heu heu du coup je sais pas quoi faire je sais pas quoi faire, si c'est le bon moment de lui parler, de la rajouter sur, heu, les réseaux sociaux de je sais pas si je dois faire un mouvement ou quoi que ce soit.
De savoir, ouais. D'accord. Mmh mh. OK. Il y a une raison en particulier pour laquelle, heu, en ce moment, heu, tu as envie de de la recontacter plutôt que plus qu'avant?
Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Bah, écoute je sais pas, je pense que je suis un peu dans une reconstruction personnelle et cette personne là elle a fait partie de ma vie, heu, elle a fait partie un peu de pas de mon enfance mais de de la création de mon n de mon
De qui tu es Mmh
ouais voilà de de mon état d'adulte aujourd'hui, puisqu'on a grandi ensemble au final, tu vois? Heu
Mmh mh. Ouais, ouais, bien sûr, ouais, c'est c'est normal. Parce que tu disais donc vous vous êtes mis ensemble quand tu avais 20 ans. Heu, d ça a duré 7 ans et aujourd'hui, ça fait d on est 10 ans plus tard, donc là tu as tu as 37 ans à peu près, c'est ça?
Ouais. Un peu près, ouais. Mmh mh. Ouais, c'est ça plus ou moins ouais, c'est ça.
D'accord o OK, OK, ça marche et et si c'est pas indiscret, heu, tu tu as quelqu'un dans ta vie? Tu as tu as reconstruit ta vie amoureuse ou ou ou non depuis?
Ouais. Ouais. Oui depuis j'ai eu, heu, voilà j'ai reconstruit des des vies amoureuses. En ce moment, heu, en ce moment, heu, pas là tu vois?
D'accord. D'accord.
Heu donc, hem donc je sais pas pourquoi, je pourrais pas te dire, là, pourquoi là je ressens l'idée. Parce que peut-être encore une fois je refais, heu, j'ai un peu une espèce de crise e existentielle et je me pose enc je me posais la question, voilà: «Comment cette personne est d qu'est qu'est, heu, qu'est ce que devient cette personne?» Encore une fois elle a fait partie de de de mon de mon adolescence du du du jeune adulte quand j'étais à cette époque là donc, heu, c'est c'est vraiment tu sais par, heu, peut-être aussi par nostalgie un petit peu, tu vois?
Et tu Mmh mh. Mouais. D'accord. OK et peut-être pour que, ça m'aide un petit peu à comprendre le contexte, heu, si ça ne t'embête pas d'en parler, hein, bien sûr, parce que c'est des sujets assez intimes, heu heu, qu'est-ce qui fait que vous vous soyez séparés et heu et ultimement, qu'est-ce qui fait que vous avez décidé d'un commun accord de complètement, heu, rompre le contact, rompre la relation? Je veux dire en dehors, du fait de, l'arrêt de la relation amoureuse, qu'est-ce qui fait que, vous avez décidé de mutuellement vous bloquer sur les réseaux et cetera?
Mmh mh. Ouais. Ben, parce que, heu, bon bah, c'est arrêté parce qu'encore une fois, heu, je pense qu'on était, on était à bout de souffle, 7 ans ça fait beaucoup, puis, heu heu, c'était vraiment nos nos premières, tous les 2, grandes relations qu'on sa on savait peut-être pas forcément comment gérer, heu heu, les conflits, heu, comment on pouvait faire en sorte de, heu de, heu, bah, d'arranger nos nos tensions, tout ça, hem
Mmh mh. D'accord, OK. Ouais, c'est des disputes que vous arriviez pas à à résoudre.
Voilà des disputes qu'on n'arrivait pas à résoudre, des des choses, heu, des des pardons peut-être, des choses inacceptables qui qui qui qui sont qui sont arrivées et puis des des pardons impossibles à donner. Donc à un moment donné on s'est dit: «Bon écoute» heu
Mmh mh.
heu et puis on on n'arrivait pas malgré un peu la colère tout ça, on n'arrivait pas à se détacher l'un de l'autre, on a
D'accord, ouais, je com oui, il y avait beaucoup d'attachement, ouais.
Ouais, beaucoup d'attachement, on s'est bon, bah, il y a une rupture après on a essayé de re se mettre ensemble après on s'est remis ensemble bon bah, ça marchait pas puis à partir de là, on s'est dit: «Bah, pour éviter tout ça, heu, le mieux, c'est de couper court parce que sinon on va continuer à s'envoyer des messages, à s'envoyer des lettres et tout ça, enfin des emails. Donc le mieux, le mieux c'est de vraiment couper pour qu'on voilà net, heu, pour éviter, heu, tout tout nouveau attachement, ou pour éviter tout nouveau, heu heu, ressentiment». Tu vois? Parce que sinon on on n'allait pas s'en sortir.
Mmh mh. Ouais, OK. D'accord. Mmh mh. D'accord. Et d'après toi, le fait qu'en ce moment, heu, tu n'aies personne, heu, de avec qui tu as une relation romantique, on va dire, heu, en ce moment, tu penses que ça joue dans le fait que tu penses plus à elle, heu, aujourd'hui plutôt que, heu, dans les 10 dernières années?
Alors Alors, en ce moment, je vois personne. Après, en entre temps, j'ai quand même rencontré, heu, contré rencontré plusieurs personnes. Heu, après, je pourrais vraiment pas te dire, heu
Mmh mh.
heu, si, heu, bah, disons que ça m'est arrivé de penser à elle, de temps en temps, ce qui est encore, une fois normal, puisqu'on a vécu, heu, beaucoup de choses ensemble mais, là, l'envie est plus, heu, est un petit peu plus prononcée parce que je suis vraiment curieux. J'espère qu'elle va bien, tu vois? J'espère que heu ça me ferait vraiment plaisir de la revoir et hem, et voilà, et du coup, du coup, ouais, c'est un peu difficile parce que, heu
Ouais. Oui, bien sûr. Mmh mh. Mmh mh. OK.
ça me ferait bizarre de veni de lui, vraiment, heu, aller lui parler et que je me fasse rejeter. Ça me ferait, en fait, ça me ferait du mal, je pense, tu vois? Ouais, exactement.
Oui, ça te ferait du mal. OK. Ouais, c'est quelque chose qui te fait peur?
Ouais. C'est quelque chose qui me fait peur de me dire: «Mais, attends, mais qu'est-ce que pourquoi tu viens de parler? C'est bon, j'ai ma vie, machin, heu, passe à autre chose, heu», tu vois? Enfin, heu, pour moi, même même si c'est aussi le cas pour moi, tu vois? Mais heu, mais je peux pas, heu, je s c'est comme si c'était une partie de ta vie, une partie de toi, donc du coup, une c'est comme si c'était, je sais pas, ton bras, ta jambe, heu, tu as tu as envie de, heu ouais.
Mmh mh. Oui. Oui, comme si tu coupais, heu, un membre ou quoi. Ouais. OK. Non, non, je comprends, heu, je comprends tout à fait. D'accord et et qu'est-ce que tu espérerais, si, dans dans le cas où tu reprendrais contact, qu'est-ce que tu espérerais de cette, heu, de cette interaction?
Ouais, exactement. Ouais. Je me suis posé la question mais c'est dingue, mais dans un 1er temps, tu vois, en heu, je crois que, vraiment, intérieurement, inconsciemment, heu, j'aimerais, heu, reprendre quelque chose avec elle. Mais, je crois vrai je crois que plus, mais dans dans ce cas-là, tu vois, ça serait pas une bonne raison et je crois que c'est peut-être parce qu'en ce moment, je sais pas, je suis célibataire ou quoi que ce soit, hem, mais au-delà de ça, si j'arrive à mettre ça sur le côté, de toute façon, je respecterai toujours le fait que, bah, elle soit pas, heu, elle soit pas seule dans sa vie
D'accord. Mmh mh. Mmh mh. OK. Ouais.
heu, j'aimerais, tu vois, tout simplement, heu, avoir une petite discussion, tu vois? Genre, heu, ça serait trop bien juste, heu, de lui parler autour d'un café. Comment comment ça s'est passé quand on s'est quitté, tu vois? La vie, heu, la vie qu'elle a pu avoir. Est-ce que les soucis qu'elle a eus? Et j'aimerais, tu vois, savoir comment ça se passe dans son couple, juste parce que ouais.
Mmh mh. D'accord. Donc, ouais, en non, en fait, tu en as vraiment envie, heu, je pense que ç pas pour des mauvaises raisons, heu, il y a rien de, comment dire? Heu, d'inanaturel, heu, de ne de vouloir reprendre contact, heu, voir comment la personne va et puis, il y a certains sentiments aussi qui, étonnamment, qui ne meurent jamais, hein. Heu mais heu, mais après, heu, si toi, dans tous les cas, tu respecteras, heu, sa décision, dans le cas où elle ne voudrait pas, heu, te reparler, heu, c'est c'est peut-être pas une si mauvaise idée. Heu, toi, c'est vraiment ce qui te freine, c'est vraiment le la la peur du rejet, en fait?
Ouais. Mmh mh. Et ouais! Mmh mh. Ouais. Je pense que, tu vois, ça serait le le rejet parce qu'il y a, quand même, heu, bon, ça remonte à longtemps maintenant, mais il y a des, heu, il y a des choses, des évènements assez importants qui se sont produits et peut-être qu'elle a jamais pardonné par rapport à ça. Peut-être, même même si elle s'en fiche, heu, maintenant, heu, il y a peut-être toujours en en quelque chose, heu, comme de la colère, heu heu, en envers moi et peut-être envers la relation, donc heu, c'est p c'est c'est aussi c'est ça aussi qui me freine, heu, à à me dire heu, voilà: «Est-ce que c'est la bonne idée ou pas?», tu vois?
D'accord. Ouais, je comprends. Mmh mh. Mouais. Mmh mh. Mouais. Non mais je comprends. Tout à fait, c'est et je pense que c'est c'est normal, heu, d'avoir, heu, tous ces doutes, heu, là-dessus. Hem, donc là aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses qui est le mieux pour toi? C'est, heu, de potentiellement passer à côté de l'interaction? Ou le mieux c'est de se protéger et d'être sûr de pas se retrouver blessé à la fin, heu, à la fin de l'histoire?
Ouais, je pense que le mieux c'est de pour l'instant, heu, parce que dans tous les cas, heu, je veux dire, si si elle aurait envie de me recontacter un jour, heu, elle l'aurait fait ou elle ou elle le fera tu vois? Heu, donc je pense que là, pour le coup, je vais avaler un peu le fait de
D'accord ouais.
de de parce qu'au final bon, voilà, je j'ai si elle s'est mariée il y a pas longtemps, et qu'elle est en couple tout ça j'ai pas non plus envie de
Ouais, de casser ça.
même même ouais exactement même si j'ai j'ai pas forcément envie qu'il se passe, heu, quelque chose, tu vois? Mais mais bon, il y aura pas d'intérêt pour elle que moi je revienne dans sa vie, lui dire: «Hey coucou comment ça va?» tu vois? Donc c'est vraiment, heu, peut-être qu'un jour, tu vois, heu, plus vieux, heu heu, je sais pas dans 20, heu, 30 ans effectivement je lui enverrai un
Mmh mh. Oui, bien sûr, ouais. Ouais. Quand de l'eau aura coulé sous les ponts.
Ouais exactement, tu vois? Quand, heu, quand quand les vies seront, heu, bien bien faites et heu, et heu
Mmh mh. Mouais. Établi chacun de son côté, heu, ouais, OK. OK, OK. Non mais je comprends tout à fait. Bah, là, j'ai l'impression que ta problématique, c'est vraiment arriver à gérer ces envies, heu, ces «pulsions» entre guillemets d'avoir, heu, envie de reprendre contact. Est-ce que tu as essayé peut-être, heu heu, des stratégies pour essayer de te de te dérouter? Heu, c'est-à-dire que quand tu as envie, heu, de lui envoyer un message, bah je sais pas, tu fais peut-être une activité prenante, heu heu, quelque chose qui va t'occuper l'esprit pour arrêter de penser à à cette envie de la recontacter?
Mouais. Certainement. Mmh mh. Ouais. Ouais. Ouais, je fais une petite balade, tu vois? Je fais, heu, si vraiment j'ai des envies, heu, un peu «pressantes» entre guillemets, je me dis: «Allez, va s'y, je vais sortir prendre l'air» et et ça aidait un petit peu en fait. Tu vois? Ouais.
Mmh mh. OK. OK, bon, bah, c'est super. Ouais, peut-être qu'il faut que tu continues sur ce chemin-là pour, heu, pour arriver à trouver la paix intérieure quoi.
Ouais, et ben, écoute exactement. Je pense que de toute façon j'ai j'ai déjà les réponses à toutes mes questions, mais je pense que, voilà, discuter avec toi ça m'a permis un petit peu de vider mon sac et d'éclaircir un peu ma vision sur, heu, sur le sujet, et heu, j voilà, je je voulais déjà te remercier de m'avoir, heu, écouté. Ça m'a fait énormément de bien, et là j'ai les idées, heu, beaucoup plus claires donc merci à toi.
Mmh, c'est avec grand plaisir.